जी, तो मेरी समस्या जो है वो ये है कि मैं सोच बहुत ज़्यादा रहा हूँ। और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जैसे ज़िम्मेदारियाँ जो घर की हैं, ज़िंदगी की आपा-धापी के संघर्षों में कहीं जूझता हुआ मैं, इतनी समस्याओं के बीच में इतना अ, भटकने लगा हूँ, इतना ज़्यादा कुंठित होने लगा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं समस्या से बाहर कैसे निकलूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, उसमें अ, अपना बेस्ट कैसे दूँ या इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, इतने सारी समस्याएँ, इतने सारे तनाव एक साथ चल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे मैं बाहर निकल भी पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि मेरी नींद बाधित होती है, मेरी नींद में परेशानी होती है, कई बार अ, मुझे मैं बिना सोए उठ जाता हूँ कई बार, बिना नींद लगे उठ जाता हूँ। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि अ, मैं सुबह कैसे अपने आप को तनावमुक्त रख पाऊँ, या मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे तनावमुक्त होकर करूँ, या मैं कोई भी काम करता हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत सोच रहा होता हूँ कि ये कैसे होगा, क्या होगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं उन सब चीज़ों की शुरुआत तनावमुक्त होकर कैसे करूँ, पॉज़िटिव होके कैसे करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं मैं उसके बारे में इतना सोच लेता हूँ, इतना सोच लेता हूँ कि वो मेरे कहीं न कहीं परेशानी का सबब बन जाता है और मैं उससे फिर बाहर नहीं निकल पाता हूँ, और कहीं न कहीं डर जाता हूँ या सहम जाता हूँ। तो अगर आप मेरी कोई मदद कर सकें, कोई सलाह-मशवरा मुझे दे सकें, मेरी समस्या का निराकरण कर सकें, तो मैं आपका आभारी रहूँगा। जी।
जी। अ, जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपना इतनी सारी दिक्कतें आपने मुझे बताई। मैं बिल्क मैं बिल्कुल आपकी सहायता कर सकती हूँ इस सब में। लेकिन उसके लिए ना मेरे को थोड़ा-सा आप से अ, कुछ सवाल करूँगी, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप उससे है ना, एकदम ईमानदारी के साथ उन सवालों के जवाब दें, ताकि मैं आपकी पूरी तरह से मदद कर सकूँ और कोशिश कर सकूँ कि जो आपके अभी तनाव चल रहा है, उसको कम कर सकूँ, ठीक है? तो सब जी, जी बिल्कुल। अ, जो मेरा सब पहला सवाल है आपसे कि जैसे कि आप अ, आपका जो सुबह होता है, जो दिनचर्या शुरू होता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? और आपके उठने का समय क्या रह
जी। जी। जी। जी, बिना झिझके पूछिए आप। जी। जी। जी। जी। जी अ, मैं सुबह अ, सबसे पहले मैं अपना बताऊँ तो मैं 6 से 7 के बीच में उठ जाता हूँ और फिर उसके बाद उठ के मैं अपने जो नित्य क्रिया हैं वो करने के बाद मैं कोशिश करतम करता हूँ कि अ, थोड़ी देर मैं कुछ अ, योगा ध्यान वगैरह कर लूँ, लेकिन वो कभी-कभार ही हो पाता है, मतलब कभी-कभार। मतलब 15 दिन में एक बार ही हो पाता होगा। नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा-सा लेट होता हूँ और फिर मुझे अपने काम के लिए भागना होता है, मैं अ अ, जॉब कर रहा हूँ और जॉब के लिए फिर मुझे भागना पड़ता है और 9 से 5 मेरा पूरा दिन जो है वो मेरा ऑफ़िस में गुज़र जाता है और शाम होते-होते फिर मैं आया एक घंटा डेढ़ घंटे में मैं घर पहुँचता हूँ। फिर चेंज किया, फ़्रेश वग़ैरह हुआ और फिर मैं अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता हूँ। फिर मुझे इंटरनेशनल कॉल्स करने होते हैं, मीटिंग्स करनी होती हैं, अपने प्रोजेक्ट वग़ैरह देखना होता है, असाइनमेंट्स देखने होते हैं, रिपोर्ट्स देखनी होती हैं। तो उस तरीके से काम मेरे पास पड़ा रहता है और उसके बाद क्या होता है कि मैं अपने फ़ैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। कहीं न कहीं मेरे पार्टनर जो हैं, मेरी वाइफ़ जो हैं वो भी मेरा इंतज़ार कर रही होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि खाना बन चुका होता है लेकिन मेरी कॉल्स फँसी हुई हैं या मेरी मीटिंग चल रही है, तो उसके वज़ह से वो मेरा वेट कर रही होती हैं और मुझे बुरा भी लग रहा होता है इन सब चीज़ों का।
जी। जी समझती हूँ। हाँ, ठीक अच्छा। जी। हाँ।
और वो कहीं न कहीं मेरे तनाव अ, का कारण बनता है, मेरे तनाव का सबब बनता है। और यही मेरे साथ होता है मैं मतलब मेरी अगर दिनचर्या कि अगर आप बात करें तो इस तरीके से मेरी दिनचर्या चल रही होती है। और अ, वही मेरे अंदर गिल्टी भी भर रहा होता है, तनाव भी भर रहा होता है। और वही रात का तनाव लेकर ही मैं सुबह उठता हूँ और मुझे लगता है अरे! मुझे कितने काम निपटाने हैं, ये करना है, वो करना है, ये होना है, वो होना है, कैसे होगा, कहाँ होगा? तो कहीं न कहीं वो मेरी अ, तनाव बढ़ा देती है और मेरी शुरुआत जो है सुबह-सुबह ही तनाव के साथ होती है। जी।
हुँ। हुँ। अ, जी मैं आपकी बात को बिल्कुल अच्छे से समझ पा रही हूँ। मतलब जहाँ आप अपने परिवार के बारे में अ, सोच रहे हैं जहाँ उनको समय देना चाहिए और समय न देने की वजह से और भी ज़्यादा आपको तनाव लग रहा है महसूस होने लग रहा है उनके लिए बुरा लग रहा है आप आपकी पत्नी के लिए है ना? अपने परिवार के लिए। मैं बिल्कुल अच्छे से समझ पा रही हूँ कि एक ज़िम्मेदारी है फिर भी और परिवार भी सँभालना है, ज़िम्मेदारी भी सँभालनी है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ के बीच में आप संतुलन नहीं बना पा रहे हैं और इसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, ठीक है? तो मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि आप दफ़्तर सुबह जाना अ, जाना होता है, जिसकी जल्दबाज़ी में रहते हैं आप। तो दफ़्तर आपने जैसे बताया मेरे को 9 से 5 का रहता है तो उससे पहले मतलब आपको आने-जाने में कितना समय अ, लगता है मतलब कितना समय आपका सिर्फ़ आने-जाने में लगता है? और उसके बाद दफ़्तर में भी मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम दोस्तों के साथ खड़े होके बात करने लग जाते हैं, तो ऐसा भी होता है कि वहाँ आपका समय थोड़ा बहुत जाता हो?
जी। जी। जी। जी। जी। हुँ। जी देखिए सबसे पहले तो मैं अगर पहुँचने की बात करूँ तो 40 मिनट तो मुझे पहुँचने में लगते हैं अगर ट्रैफ़िक न हो और अगर ट्रैफ़िक है तो लगभग-लगभग मुझे घंटा लग जाता है पहुँचने में। और आने की अगर मैं बात करूँ तो शाम को ट्रैफ़िक ज़्यादा होता है तो मुझे कभी-कभी 1 घंटा तो लग ही जाता है कभी-कभी थोड़ा ऊपर हो जाता है। अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूँ तो मेरे कलीग वगैरह जो हैं मेरा स्टाफ जो है बहुत अच्छा है अ, घुलने-मिलने में मज़ा आता है लेकिन कहीं न कहीं काम का प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ। काम ज़्यादा होता है तो वो कहीं न कहीं मेरे परेशानी का सबब बन जाता है, हालाँकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने अ, एटमॉस्फ़ेर को थोड़ा सा कूल रखें और हल्का रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अ, मीटिंग्स वग़ैरह इतनी ज़्यादा होती हैं अ, या प्रेसर इतना ज़्यादा होता है कि वो कहीं न कहीं अ, कम तो नहीं हो पाता लेकिन हाँ, थोड़ी-सी रियायत मिल जाती है। लेकिन जब मैं घर पे आता हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है फ़ैमिली के प्रति दूसरा अ, फ़ाइनेंशियल थोड़ा-सा देखना है। अम, मैं अपनी वाइफ़ को भी देखना है कहीं न कहीं वो भी अभी मैटरनिटी पे पीरियड में है तो उसको भी देखना है किस तरीके से मैं उसका भी ख़्याल रखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे अ, ज़िम्मेदारी को बढ़ा देती हैं, मेरी परेशानी को बढ़ा देती हैं। जी।
छा जी। हाँ। ओके। जी। अच्छा, बिल्कुल। हाँ। और मैं आपकी दाद देना चाहती हूँ कि आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ सँभाल पा रहे हैं, मतलब काम भी सँभाल रहे हैं, आपको घर पे भी सँभालना है, अपनी पत्नी को भी सँभालना है, है ना, क्योंकि वो गर्भावस्था में हैं। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पास सुबह दफ़्तर जाने से पहले कितना समय होता है मतलब अ, उठने से और दफ़्तर जाने से पहले मतलब कितना समय होता है? और क्या आप सुबह के समय कोई व्यायाम या ध्यान या मतलब नाश्ता, कभी समय मिल पाता है आपको?
जी। जी। जी। जी, नाश्ता वगैरह मेरी वाइफ़ बहुत अच्छी हैं, वो मुझे सुबह-सुबह नाश्ता खिला के और पैक करके भेजती हैं। दूसरा, नाश्ता मैं कर लेता हूँ और <sniffs> जैसा मैंने बताया कि मैं ध्यान और योगा करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ़ कोशिश ही कर पाता हूँ, कर नहीं पाता, और करता भी हूँ तो 15 दिन में 1 बार ही हो पाता है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सुबह उठ के पहले तो घर-परिवार के काम निपटा लूँ, उसको थोड़ा हेल्प कर दूँ, है ना? थोड़ा चलना-फिरना इसी तरीके से हो जाता है, तो मेरा वही वर्कआउट हो जाता है, वही मेरी एक्सरसाइज़ हो जाती है। तो यही है, और इसके अलावा कुछ भी अलग से तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो जी, यही है।
जी। हाँ। जी। बिल्कुल। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहता है कि आप मतलब अ, कितने बजे सोते हैं रात को, और सुबह कितने बजे आपको उठना ही होता है कि मतलब हाँ, इससे इसके बाद इससे ज़्यादा देर नहीं सो सक मैं?
जी, 12 तो बज जाता है, कभी-कभी 1, डेढ़, 2 भी बज जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल कॉल्स होते हैं और अ, वहाँ पर वक़्त अलग होता है, यहाँ पर वक़्त अलग होता है, तो उसकी वज़ह से मुझे मैनेज करना होता है। कई बार उसके चक्कर मेरी वाइफ़ सफ़र कर रही होती हैं, वो भी मेरे चक्कर में जाग रहीं होती हैं, तो मुझे वो भी बुरा लग रहा होता है। कहीं न कहीं वो मेरा सपोर्ट भी कर रही हैं, लेकिन मुझे गिल्ट हो रहा होता है कि बताओ, मेरे चक्कर में ये परेशान हो रही है। तो ये चीज़ है और अ, सुबह मेरी कोशिश ये रहती है कि 6 के 7 बीच में उठ जाऊँ, अमूमन 7 बजे उठता हूँ। और अम, 7 के बाद फिर मैं 7 से 8 मेरे पास ऐसा वक़्त होता है जब मुझे अ, नहाना-धोना फ्रेश वग़ैरह और अम, अपनी तैयारी वग़ैरह और अ, वाइफ़ के साथ थोड़ा-सा मैं उसके साथ उसकी हेल्प करवा देता हूँ, है ना। थोड़ा उसके साथ वॉक कर लेता हूँ सुबह-सुबह क्योंकि उसको भी कहीं न कहीं अ, प्रॉब्लम ना हो तो इस तरीके से मेरी अ, ज़िंदगी चल रही है। जी।
जी। हाँ। जी। हाँ जी। बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे को सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब अपनी पत्नी का इतना मतलब साथ देते हैं हर चीज़ में, है ना। आप बहुत अच्छे इंसान हैं क्योंकि हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में भी इतना अच्छे से सोच पा रहे हैं। तो मैं ना कुछ सलाह देना चाहती हूँ, जिससे आप शायद हल्का महसूस करें, आपको इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ठीक है, ये मेरी मतलब कुछ सलाहें हैं, जैसे कि आप ना कोशिश कीजिए रात को 2 नहीं कम से कम 12 बजे तक सो जाएँ ताकि आपको सुबह, जैसे कि आपको 6 या 7 बजे उठना होता है, तो उठें। आपकी नींद पूरी होगी, आपको एकदम ताज़ा महसूस होगा, कोई तनाव नहीं रहेगा क्योंकि कहीं न कहीं जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होती है ना, तब तक हमको दिक़्क़त होती ही होती है। और सुबह उठने के बाद ना कोशिश कीजिए, थोड़ा-सा 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, जिससे आपको अंदर से शांति मिलेगी, आपके शरीर को आराम मिलेगा और एक, एक नई ऊर्जा मिलेगी, जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा तरोताज़ा महसूस होगा, हर चीज़ आपको करने की शक्ति आएगी, तो आप ये काम कीजिए। और जैसे आपने बताया कि आप अपनी पत्नी के साथ घर का काम करवाते हैं, थोड़ा उनकी मदद करते हैं और उनके साथ वॉक करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको उनको थोड़ा-सा टाइम और देना चाहिए। जैसे कि अगर आप अभी 15 मिनट दे रहे हैं, तो थोड़ा-सा जैसे कि 20 मिनट कर दीजिए, 5 मिनट बढ़ाकर। तो आपको आपको है ना, उनके साथ रह के तनाव भी मु तनाव से भी मुक्ति मिलेगी, और जो आपको बुरा लग रहा है कि आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उस चीज़ से भी राहत मिलेगी, है ना। और सुबह उठ कर ना, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो नाश्ता करें ना, पौष्टिक ही होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा वैसा चिकना खाना मत खाइए, वरना उससे ना क्या होता है कि थकान होती है, और थकान होने के बाद ना वो कहीं न कहीं, कहीं न कहीं हमारे हमें वो उस चीज़ के बारे म की इस वज़ह से तनाव होने लगता है, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और सुबह उठ के ना, आप कोशिश ये और कर सकते हैं कि सुबह उठ के ध्यान करते समय वो अ, साँस लेने की कोशिश करें, मतलब तेज़ी से साँस लेने की, मेडिटेशन करते टाइम, ठीक है। ऐसा करेंगे, और हल्की-बहुत स्ट्रेचिंग करेंगे, जिससे है ना आपका जो शरीर में कभी भी मतलब दर्द वगैरह नहीं रहेगा और बहुत अच्छा दिन जाएगा आपका। रात को भी मतलब आप अ, सोने से पहले थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग करेंगे, तो आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है। तो कुछ चीज़ों का मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो बिल्कुल आप हल्का महसूस करेंगे, आपको तनाव मुक्त मी अ, जीवन मिलेगा, और हाँ, एक दिन की नई और अच्छी शुरुआत कर पाएँगे।
जी। जी। जी। जी। क्या बात है! मतलब आप जी।
और उम्मीद करती हूँ कि, उम्मीद करती हूँ कि ये सारी सलाह आपके काम आएँगी।
जी, बिल्कुल, मैं तो अभी से हल्का महसूस कर रहा हूँ। अभी से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा तनाव थोड़ा-सा कम हुआ है। अम, अ अ, जिस तरीके से आपने जितनी खूबसूरती से, जितने सहज भाव से मुझे आपने समझाने की कोशिश की है, मैं बिल्कुल, मैं इनको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करूँगा और इन पर अमल करने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, ख़्याल रखें। धन्यवाद।
हुँ। धन्यवाद। आपसे बात कर, कर अलग